Ja, genau. Und das d vor allem, das das Ungewisse, dass dass man nicht genau weiß, was reinkommt. Also, diese diese diese ste äh, äh, stetigen Ein Einnahmen, d das habt ihr dann auch in dem als in dem, äh, Prinzip nicht, richtig?
Ja, ja, ja. Ja, ne, das ist 'n 'n Problem. Und und das Resultat ist, dass dass ich, äh, praktisch ständig nach irgendeiner Möglichkeit suche, noch mehr Geld ranzuschaffen.
Da das Mhm.
Und ja.
Ja, das macht die Situation na natürlich 'n bisschen schwieriger. Also, äh, äh, wenn wenn das das ständige Einkommen nicht gleich ist, sondern unterschiedlich von Monat zu Monat und
Ja, genau, weil weil der der Rat für so 'ne Situation ist immer: „S setz dich hin mit deinem Partner und stellt ein Budget auf.“ Aber wie stellst du ein Budget auf, wenn Variable X nicht zu bestimmen ist?
Genau. Richtig. Dann anstelle eines Budgets, ähm, aufzustellen, auf jeden Fall aufzuschreiben, wo die Ausgaben sind. Ähm, m m äh, dementsprechend kann man also, die Einnahmen kann man ja im Prinzip nicht so sehr kontrollieren, weil es ja dementsprechend davon hängt, w was, ähm äh, welche Aufgaben oder Projekte ihr jetzt auch bekommt, um die Einnahmen zu, ähm zu zu erhalten.
Mhm. Ja, genau, genau. Und da kann man leider auch überhaupt nix machen. Entweder kommt Arbeit oder kommt nicht.
Genau, a aber die Ausgaben kann man kontrollieren
Ja, ja. Wobei das Einzige, was ich kontrollieren kann, ist ist Essen. Also, dass ich im billigsten Laden einkaufe. Ja, und da haben wir zum Beispiel grad wieder gezofft, weil ich weiß genau, was wo wie viel kostet
ne? W Okay. Mhm. Mhm.
und mein Mann, der ist da in so 'nem super sauteuren Laden einkaufen gegangen und und hat da 'n Haufen kleine süße kleine- in ihren eigenen Keramiktöpfchen- Joghurtdinger gekauft für für 5,75 das Stück. Ich bin bald umgefallen. Ich habe gesagt: „Sag mal, hast du sie noch alle?“ <chuckles> Ja.
Mhm. <chuckles> Ja. Ähm, ja. Das d das das macht die Situation wirklich schwieriger, ähm, vor allem, wenn wenn der Partner da nicht auf dem gleichen Nenner ist wie du. Ähm, wie gesagt, i
Er denkt einfach nicht drüber nach. Er denkt einfach nicht drüber nach. Und ich weiß nicht, w wie ich's ihm beibringen soll. Und jedes Mal dieser selbe Streit, und dann rennt er weg und sagt: „Ah, ich kann dir überhaupt nix recht machen. Und jetzt fängst du schon wieder an.“, und „Okay, okay“, und „Ja, ich verziehe mich jetzt in mein Zimmer“ so ungefähr. Also, es ist es ist bescheuert, weil ansonsten kommen wir echt gut miteinander aus. Aber dieses eine Problem ist immer wieder immer wieder das Problem.
Has Mhm. Mhm. Okay.